Bence de bir noktada olabilir. Artık robotlar da grev yapar mı gerçekten ama böyle bir şey de söz konusu olabilir aslında. Eee, ama düşünecek olursak o robotları da kontrol eden ya da onlara da o komutları verecek olan bir insan olması gerekiyor öyle, değil mi? Hani, yine sonuçta
Evet. Eee, tabii. Ama, işte, şöyle düşünelim, hani, 3.000 kişi bir fabrikada çalışıyorsa belki 20 kişi o robotları kontrol etmeye yetecektir. 20 insandan bahsediyorum. Eee, dolayısıyla şey, hani, 20 kişiyi kontrol etmek daha kolaydır veya ikna etmek daha kolaydır birçok şeyde.
Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı, tabii ki yani hem de mali olarak düşünecek olursan. Şimdi şeyi sormak istiyorum sana. Yani, yeteneklerden söz edelim biraz yani. Yeteneklerden bahsettik ya. Acaba yeni bir yetenek kazanmak istediğinde kendini nasıl hissediyorsun ya da bu yeteneği kazanma eee, bu yeteneği kazanmak istediğine nasıl karav karar veriyorsun? Biraz açıklasana.
Onu Evet. Evet.

Iıı, d diye düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim. Bir bankacı düşünelim mesela. Eee İşte 1950'yle 90 arasında banka sektöründe çalışmış ve emekli olmuş biri. Çok bir şey değişmemiştir hayatında 1950'den 90'a kadar, 40 sene boyunca yani. Ama, hani, şimdiye alalım mesela 2000 senesinde başlamış bir bankacıyla 2040 senesinde aynı bankacılık, hani, şu an bile değil bence. Para bir kere değişti. Coin falan çıktı hani. Hani, oradan başlayabiliriz. Imm, internetin transferlerde kullanılması vs.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Yani. Doğru. Hı hı, doğru. Doğru, doğru. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani, değişimler bizim her zaman hayatımızda var, her zaman var oluyorlar. Bizim de bu değişimleri, emm
Şimdi daha hızlı, onu söylüyorum.
evet, evet doğru. Yani, bizim de bu değişimlere her zaman ayak uydurmamız gerekiyor. Ama ayak uydurabilmek için de, aslında, birtakım yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Örneğin; yapay zekâdan bahsettik, öyle değil mi? Aslında yapay zekâyı kullanmak, sadece onun sitesine girmek ve, eee, birtakım, eee, direktifleri ona yazarak aslında cevaplar almak değil, gerçekten, yapay zekâyı kendini geliştirebilmek için kullanmak söz konusu.
Evet. Evet, evet. Evet. Yo, evet, nasıl şeyler üretilebilir acaba diye. Ben, hani, film video sektöründe, fotoğraf sektöründe falanım, biraz, hani, üstüne düşüyorum çünkü, hani, oradan üretilen, işte, prompt girerek ürettiğin fotoğraf video bilmem neler falan filan var. Gördükçe hayret ediyorum bazılarına. Geçen, sokak röportajı yapmış biri, yapay zekâyla tamamen %100
Hı hı. I hı.
İnanamadım yani. Türkiye'de gerçekten İstanbul'da bir sokak röportajı gibi olmuş. Gerçek zannedersin bu arada.
Hı hı. <chuckles> Nasıldı peki?
Ve, hani, ııı, ı İşte, karakter, büyük ihtimal, kendi girip yazmış işte. Hani, biri, kapalı bir kadın olsun, biri işte seküler görünümlü bir genç olsun, falan filan gibi. Hani, farklı görüşlerin olduğu, böyle çatışmalı sokak röportajları oluyor ya Türkiye'de. Iıı, gerçek gibiydi bu arada. Eee, Fox TV'nin bir röportajı gibiydi yani.
Nasıldı? Hı hı. Hı hı, evet, evet, evet. Çok ilginç.
E
Çok ilginç gerçekten. Yani, yapay zekâyı fark ettiysen hayatımıza gitgide dâhil oldu ve o kadar çok hızlı gelişti ki, nasıl dâhil olduğunu anlayamadık bile. Yani, bunu daha anlayamamışken bu, eee, aracı nasıl kullanacağımızı, eee, bilmek de aslında gerçekten çok zor oldu. Çünkü, eee, yani, bunu
Evet. Evet. Evet. Eee, tabii. E şimdi f eee, film için de aynısı geçerli değil mi?
geliştirebilecek bir zaman hı hı.
Yani, film de üretmek için, eee, hani, büyük ekipler, milyon dolarlar, bilmem neler falan filan gerekiyor. Şu an mesela yapay zekâyla, işte, bunu üretebiliyorsan film de üretebilirsin aslında. Belki bir aşama sonra daha iyi geliştikçe olabilir.
Hı hı. Tabii.

<chuckles> Doğru. Yani biraz da tıpkı senin söylediğin gibi oldu. İşte, her gün bir araya gelmek, ona yem vermek, yani, sadece bir araya gelip onun üstüne binip dolaşsaydım, kursumu bitirseydim, muhtemelen bir gelişme olmayacaktı ama ben biraz daha çaba göstererek ona, böyle, yiyecekleri getirmeye başladım ya da onunla konuşmaya başladım. Onu sevmeye, dokunmaya başladıkça iletişim çok daha iyi bir boyuta geçti aslında.
Evet. Eve Evet. Evet. Evet. A, anladım, çok iyi bu arada. Hani, bu geliştirilebilir bir şeymiş, yetenekmiş ve gelişmiş Bilmiyorum, ben çok korkmuyorum bu arada hayvanlardan ama hiç şey düşünmedim tabii. Eee, şey başka bir şey, hani, binicilik yapmak, eee, çok başka bir şey, eee, veya atı eğitmek bu konuda. Eee, normal bir hayvanı eğitmek bence çok zor bir şey. Kendini ona alıştırmak da zor bir şey. Eee, biraz, ııı, tutmayabilir de bu. Bazen hayvan çünkü sevmeyebiliyor. Eee, e ya, o paylaştığı kişiyi. Eee, böyle de bir risk var aslında, hani, sevmese, ımm, belki kaza ya
I hı. I hı. Doğru, doğru. Hı hı. Doğru. Yani, şey gibi, tıpkı okçuluk gibi aslında. Hani, sen dedin ya, "Okla, hani, çok fazla bir alakam yok." diye. Ama yine de o, eee, bir şey tığın nesneyle kendini bütünleştirirsen, yani, çok daha, eee, böyle, iyi bir birleşim hâline gelirse bence çok daha iyi bir hâle gelebilir, ye y geliştirilen yetenek.
Evet. Yani, e Anladım. E, tabii. Yani, bence, hani, yeteneği geliştirmenin 1'inci şeyi, hani, sürekli tekrar ederek, eee, belli bir disiplin içinde aslında yapıyor olman lazım. Ne yapıyorsan bu arada. Okçuluk, hani, buna iyi bir örnek. Eee, hani, veya şey gitar enstrüman çalmak da öyle. Ben, hani, enstrümana başlamak başlayacağım zaman, şey, diyorlardı, hani, eee, "Her gün yapman lazım o pratiği." İşte, her gün yapamadığın için çalamıyorsun sonunda veya o yeteneğin hiç gelişmiyor. Eee, ben öyle bir disipline sahip değildim enstrüman konusunda mesela, gelişemedim. Önemli olan bence şeyi geliştirmek, eee, sürekli yaparak yeteneği geliştirmek.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Do Haklısın.